อืม ก็เป็นวิธีที่ดีมาก ๆ เลยล่ะค่ะ เพราะว่า อ่า อย่างที่เราก็ เล่าให้คุณฟังตอนแรกแล้วเนาะว่า เอ่อ เมื่อก่อนเนี่ย เราก็มักจะไปฝากท้อง ที่ห้างประจำเลย เพราะว่ามันอยู่แค่ตรงข้ามคอนโดเองอะค่ะ แต่พอย้ายมาอยู่บ้านเนี่ย ก็ต้องเริ่มหัดทำอาหารแล้ว เพราะว่า เอ่อ ทุกอย่างดูไกลไปหมดเลยอะค่ะ ทีเนี้ยเราก็อาจจะ โอเค ลองเรียนจากในยูทูบก็ได้ค่ะว่า วิธีการทำอาหารเนี่ย มันมีอะไรบ้าง ซึ่งเราก็อาจจะสนุกไปกับมัน แล้วก็เพลิดเพลินไปกับมันก็ได้อะนะคะ ใน ในช่วงที่เราอยู่บ้านคนเดียว แล้วก็ เอ่อ ส่วนลู่วิ่งที่คุณแนะนำให้เราไปซื้อเนี่ย เราว่ามันน่าสนใจมากเลย แต่ว่าเรา เราคงไม่ได้ซื้ออะค่ะ เราคงไป ส เล่นที่ฟิตเนสหมู่บ้าน ประหยัดดี <laughs> ใช่ ก็ประหยัดเงิน
ใช่ อืม ใช่ครับ อืม ครับผม อ๋อ วิ่งในหมู่บ้าน อ๋อ อ๋อ ก็จะได้เจอคนอื่นด้วย เวลาคนอื่นมาเล่น เออ จะได้ทำความรู้จักด้วย ก็ ก็ ก็เป็นโอกาสที่ ที่ดีนะครับ ที่ ที่ ที่ผมแนะนำก่อนหน้านี้เพราะ เพราะว่าผม ผมรู้สึกว่า <chuckles> ผมเกรง เกรงว่ามันจะไม่มีใครไง มันยิ่งเหงาไง ยิ่งไปสโมสรมันยิ่ง ยิ่งไม่มีใคร มันยิ่งวังเวง อ่า เพราะ เพราะฉะนั้น ผ ผมพยายามที่จะ แนะนำให้สร้างบรรยากาศให้บ้านมันน่าอยู่อะครับ แทน แทนที่จะเป็นบรรยากาศของคอนโดอะครับ ซึ่งมันเป็นพื้นที่เล็ก ๆ ไง พื้นที่ใช้สอยมันจะเล็กมาก ๆ แต่พอมัน พอมันเป็นบ้านมันเปิดรับโอกาสได้หลายอย่างเลยนะครับ อ่า ก็ ก็ลองดู อืม
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ อืม อ๋อ อืม โอเคมาก ๆ เลยล่ะค่ะ สำหรับ เอ่อ หมายถึงว่า ให้คุณเนี่ย ให้เราไปโฟกัส ที่การออกกำลังกาย การทำอาหาร เราจะได้ไม่เหงาจนเกินไป อันนี้ก็ดีมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่า อ่า ตอนที่อยู่คอนโดนะ ก็ไม่เคยทำอาหารเองเลย เพราะว่าครัวก็เล็ก ๆ อะนะคะ ก็จะแค่ทำ อย่างมากก็ต้มมาม่าเนาะ แต่ทุกวันเนี้ยค่ะ ก็โอเคล่ะ พอได้ครัวใหญ่ขึ้น ก็ เออ ๆ อยากทำอาหารมากขึ้น ซึ่งจริงไม่ได้อยากหรอก ค่ะ แต่ก็ไม่มีอะไร ทาน ก็ต้องทำเอง แล้ว ก็ ศึกษาจากยูทูบเอา ใช่ค่ะ บางทีมันก็เพลิดเพลินบ้างอะนะคะ แต่ก็ โอเค จะพยายามมากขึ้นค่ะ รวมไปถึงการออกกำลังกายด้วย เหมือนแบบ อา มันมีกิจกรรม มันก็จะได้ไม่เหงามากเนาะ เหมือนแบบอยู่บ้านเฉย ๆ ก็ อา ยังดีกว่า ที่จะไม่ทำอะไร ถ้าไปออกกำลังกาย ก็ เอ่อ สุขภาพแข็งแรงด้วย แล้วก็ เอ่อ เหมือนไม่เหงามากจนเกินไปด้วยอะค่ะ ยังไงก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำมาก ๆ เลยนะคะ มัน มันมีประโยชน์มาก ๆ เลย เดี๋ยวจะเอามาปรับใช้เลยอะค่ะ
อือ ๆ ๆ ใช่ <laughs> ผมเข้าใจนะ ลองดู ๆ อืม ครับผม ครับผม ถูกต้องเลย ครับ